心が温かくなった親切な出会いってありますか？
ああ、そうですね。あの実は今年の5月にあの、フィンランドに1人で旅行に行ってきたんですが、あのはい。そうなんですよ。ちょっとふとしたああの、ま、元から決めてたんですけど、ちょっと、ま、長く先延ばしにしてたりょ旅行だったので、結構楽しみにしていたんですけど、あの、そこのホストファミリーのあの、お母さんがすごくその優しい方で、ほんとに色々色々と親切にしていただいたので、あの、すごく、おも思ってもみなかった、こう、交流があって、こう、すごくあの、なんか偶然のあの、出会いでしたね、はい。
ええ。 あ、素敵ですね。うん。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 うん。 はい。 ええええ。 うん。 へえ。 うん。 え、それは、えっと、ホームステイみたいな感じで行かれたんですか？
はい。 そうなんですよ。なんかあの旅行会社があのあの、ホストファミリーをもともと現地にと繋がっていて、ちょっとそのその旅行に応募して、であの、こう、3日ぐらい滞在させていただく。で、ちょっとあの、他のとこにも泊まるんですけど、あの、自分でホテルとか取ったりとかっていうのもあるんですけど、まあ、あの、3日間ぐらいは、最初の3日間ぐらいはホストファミリーと過ごすっていう、そういう旅行の日程ですかね、はい。
うん。 ええ。 うーん。 ええ。 うん。 ああ。 ええ。 ええ。 あ、すごい、いいあれですね、あの現地のことがほんとに知れるというか、現地の人と深く交わえるというか、へえ、その家族構成はどんな家族構成だったんですか？相手の方の。
そうですね。 うんうん。はい。 そうですね。うん。 あ、あのタンペレっていう町に住んでる、あの、フィンランド人の奥さん、ま、この方がこう主に日本語がしゃも喋れて、フィンランド語と英語も話せてそう、喋れるんですけどはい、なんとという奥さん1人と旦那さんが1人、で、えっと、えっと子供さんがえっとお兄ちゃんと弟がいて、あの中学2年生と小学校3年生ぐらいかな、の、はい、あの兄弟がいるっていう構成でしたね。はい。そうですね。うんうんうん。<laughs>
うん。 はい。 ああ、喋れる、わ、すごいですね。うん。 うん。うん。 はい。 ええ。 はい。 ああ。 楽しそうな構成ですね。うんうん。ええ、それでどうでした？そのなんか、あの驚いたこととか、なんか。ありました？
うん。 はい、うん。 そうですね、これがこう一口ではちょっと言い表せないぐらい親切にしていただいたんですけど。<laughs>
うん。 うん。 ええ、どんなどんな風に？
はい、あの、こうすごく、その、あの、こう、もともと、そのホストファミリーの目的っていうのは、こう、フィンランドのあの実際のこう家庭か、雰囲気を味わって欲しいっていう、ま、目的があって、はい、で、こうすごくその、あの家庭の雰囲気が暖かくてですね、あの、こう、奥さんが、こう、料理作ってるそばで、もう兄弟がこう好き好きそれぞれに自分の好きなことをしていて、こう、時間がすごくゆったり流れてるんですけど、こう、こうその家庭の一員に加えてもらって、で、あの料理も教えてもらったりとか、一緒にちょっと作ったりとかして、で、あの観光ですね、もうほんとに奥さんがずっと付き添って、あの、私の知りたいこと、美術館とか博物館だったらそのことをほんとに詳しく丁寧に教えてくれたりとか、あのお土産だったらこっちがいいよとか、こっちはこういうものだよとか、一つ一つ丁寧にこう教えてくださって、はい、もう最後まではい、すごい親切にもうほんとにこんなあの、心の温かい人でもう驚いて、もうあの最初はこうあの相性とかあると思うので、あの、 うん、合わなかったらどうしようかなって思って行ったんですけど、もう思った以上に親切で、あのこんな出会いがあるとは思わなかったなって思いながら帰ってきました。はい。
うん。 はい。はい。うん。 ええ。 はい。 うん。 ふーん。 はい。 ええ。 うん。 ええ。 ええ。 うん。 うん。 うん。 あ、それは嬉しいですんね。 うん。 うん。 うん。 ああ、ぜ帰りますよね、うん。 うん。 うん。 ええ、ああの美術館とかも一つ一つあの行ってくださったっていうことなんですけど、その時は、な何語で喋ってたんですか？
はい。うん。 はい。 あ、あのだいたい私とそのお母さんとの間は英語で喋ってはい、はい、で、あのまあのちょっとわからないことがあったら向こうが日本語にしてくれたりとか、はい、ちょっとま向こうのか、人はあのフィンランド語もいけもちろん、ただ、話せるので、あの美術館のフィンランド語のあの解説を読んで、で、私がこれがわからないんだけどって言ったら、こういちいち解説してくれる。
あ、英語で話しててはい、うん。 うーん。 あ、はい。 はい、ああ。 うん。 それは優しいですね。なんかいちいち説明するのって意外に大変ですよね。
はい、そうなんですよ。 うん。 いやもうその通りですね。あの相手のほんと人間性というか、こう親切さだと思うんですけど、嫌な顔一つしませんでしたね。もうほんとにこう結構熱心に見てあのこれはわからないんだけどって言ったら、もうほんとに丁寧にこう解説を読んで話してくれたりとか、あの、フィンランドの生き物とか、あのこう、フィンランドの風習の話だったら、もうほんと自分の経験の中から、いや、この、このキノコはあのこっちの方が美味しい美味しく食べれるとか、このキノコはこうフィンあ、そうなんですよ。あの、キノコいっぱい生えてるので、フィンランドあのそう、あの秋になるとキノコがあのバッと出て、あの、キノコ狩りをするので、フィンランドで。はい。うん、だからあのキノコの種類ですとか、あのベリー摘みっていうのもあるので、ベリーの種類ですとか
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ええ。え。 うん。 はい。 うん、<laughs> キノコの話までしてくださったんですね。 あ、そうなんですね。 ええ。 ええ、面白い、はい。 うん。 あ、ええ、楽しいですね。
そうですね、あのはい、そんなのうん。
なんかそういうのってほんとにホームステイをしないとできないことですよね。
はい。あ、はい、本当そうその通りですね。あのそのツアーの日程の中だと、あの夏にもし行くとベリー摘みができたりとか、秋に行くとあのキノコ狩りができるとかはい、そういうはい、イベントごとはあったみたいですね。はい。
うん。 うん。あ、ああそうなんですね。うん、きのこ狩り。ああ楽しそうですね。 うんうんうんうん。え、それでなんか深い話とかしました？なんかフィンランドはこういう国なんだよとか。
あ、はい。うん、そうですね。あの、あの、ま、英語が結構そこそこ話せるようになってたので、割とその深い話もいろいろして、であの結構美術館のそのえっと博物館の中で、えっとフィンランドの歴史の話をしてた時にはい。
うん。 ええ。 ええ。 ええ。 ああ、どういう歴史なんですか？
あ、フィンランドってあのこう、戦争の時に、あのえっと、ロシアの、あのえっと、ぞ属国になってて、あの第二次世界大戦。で、あの結構その、そこからの独立、あのみたいなところがあり、結局最終的にはドイツと戦って、にあのロシア側について、で最終的にその第二次世界大戦を終えるみたいな、ちょっとこうあのだいぶ揺れてあの歴史的にもこううん、複雑そうですね、だからそういう国だったので、なんかこうそうあの私すごくフィンランドの歴史に興味があって、だからその第二次世界大戦のあたりをちょっと調べていって、であの、ちょっとそれを聞いてみたんですね。そしたらあの、旦那さんの方がすごいそのことに詳しくて、だからあの奥さんが通訳をしてくれて、あの、この時のフィンランド兵は、こういう状況に置かれていたとか、あの、実際にこのこっからここまで敵せ敵兵が前進していっただとか、そういう話も聞けたりして、はい。
うん。 はい。 はい。 なりましたね。はい。 うん。 うん。 うん。 複雑ですね、あの辺は、うん。 うん。 はい。 はい。ああ。 うん。 うん。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうゆうのはなかなかその観光だけで行ってると聞けない話ですよね。
うん。 うん。 あ、そうですね、ホストファミリー、な、っていうあの形態選んでほんとに良かったと思いますね、はい。
ほんと良かったですね。あとまた、そういうお話って、ほんとはすごくなんその国の人が大事にしていることだったりとか、そういうことですけど、ほんとに、ま、仲良くならないとそこまで教えていただけないというか
うん。 うん。 うん。うんうん。うんうん。 ああ、すうん、そうですね。あの、こちらは興味を持ってあの行ったのがきっと良かったと思うんですけど、まあ、あのその旦那さんがそういう歴史に詳しいっていうのは知らなかったので、あの、き喋っているうちに、こう、あ、いや、実はあの私のあの夫はそういうことがすごく好きで、あの興味を持ってるんだよって言われて、だからこうあのフィンランドのえっと3時から4時ぐらいの間にちょっとこう休憩タイムというか、なんかそういう時間があるんですけど、その時間にこう、ちあの外にベランダに出て、あの、あのベランダの椅子に座って、あの地図、大きな地図を広げて、で、3人でちょっと紅茶とか飲みながら、あのこの、このフィンランドのこの時の歴史はこうだったんだとか、あの自分のあの先祖というか、あの私たちフィンランド人はあのそう、こういうこう考え方を持って戦ったんだとか、そういうお話ができてすごい嬉しかったですね。こんな深い話ができるとは思わなかったなと思って、はい。
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 はい。ええ。 ええ。 うん。 うん。 うん。 ああ。 うん。うん。 うん。 うん。 そうですね、わずか3日間ですもんね。うん。じゃあ、あれですか、ホームステイしてほんとに良かったなって思われます？
そうですそうです。 はい。うん。ああ、もちろんです。
うーん、まあ、そのホストの方ほんとにすごい良かったっていうのもあるでしょうけど、あの、その、フィンランドのことがすごい詳しく知れて、どどうなりました？フィンランドっていう国の印象といいますか？
うん。 うん。 はい。 はい。 うわあ、そうですね、こう、もともとその調べてもともと好きなので調べて行って、ある程度のことは、ま、知識としては知ってたんですけど、こう実際に行ってみると、ま、あの、現代のフィンランドってすごくゆとりがあって、あの、なんかこうはい、すごくなんかコツコツ積み上げてきた上に今があるというか、なんかこう土台っていうのがすごくしっかりした国だなって、あの、いろんな人と、ま、話してみたりとか、なんかこう、あの、こう、街中を散策したりとかしてすごくそういう風に思いましたね。
うん。 うん。ああ、はい。 うん。 はい。 ああ、そうなんですね。 うん。うん。 うん。 はい。 うーん。あ、じゃあ、あれですか、また行ってみたいなと思いますか？
うあ、そうですね、できればこの1年以内にもう1回あの、こホストファミリーとはい、あのはい、あの、えっと連絡先をあの、交換したので、今度は、ももう1回行って、つあの、旧交なんかこう、ゆうあの、ああの、なんか、こう集まってなんか一緒にしゃべったりしたいですね、はい。
ああ、そんなに早く？ ああ、はい。 うん。 あ、でも、そこまで3日間で覚えるのってほんとにその方の、なんか、一つ一つな親切な行動が、なんか、心に染みたんですね。
<chuckles> うん。はい。 そうですね、いや、こんなに、こんなに温かい人と会うとは。いや、ほんとに、 かったので。いや、家庭の雰囲気だったりとか、あの、こう、フィンランドの人ってこんな風に考えてるんだとか、なんか、こう、やっぱ、その、ん、ホホストファミリー、その、個人個人方が方自体が、そのすごく親切な方だったので、やっぱその、出会いって、こう、どこに転がってるかわかんないもんだなって思って帰ってきましたね、はい。
うん。 うん。 うん。 うーん。 うーん。 うん。 うん。 ああ、でも、その、やっぱり、普通の観光を選ばないでホストファミリーのところに行こうっていうふうに思われたのが、ま、その出会いにつながったと思うので、なんか、ほんとに、ゆ勇気出してというか、トライしてみて良かったですね。
うん。 はい。うん。 はい。 あ、はい。 あ、もう、そうですね。ほんと、あの、やっぱ、あの、金銭面もなんかあるんあるし、こう、あの、ちょっと最初迷ったところもあったんですけど、あの、やっぱ、こう、現地の人と実際にお話ししてみたいなとか、あの、もっと深く知りたいなっていう気持ちがあったので、ホストファミリーを選んだんですけど。はい、本当にそうして良かったです。
うーん。 うーん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 じゃあ、あれですか。今度はちょっと日本にご紹介ご招待、将来なんか機会があったら、あの、ご招待してあげたいなとか、そうふうに思ったりとかします？
うん。うん。うん。 あ、もう何回か、あの、日本が結構好きな方たちなので、もう何回か日本に来てるので、はい。そうなんです。ななんか、ど夫婦どっちも日本が好きで、なんか、か家の中にポケモンの、あの、なんか、あの、ぬいぐるみとか、なんか、そう、グッズがあったりとかうんうん、なんか、あの、日本語の？あの、なんか、あの、ましなんか、勉強ができる子供用のゲームみたいなやつがあったりとか。なんか、結構日本に対してその、元から興味を持って、割とふわふか詳しく知ってる、う、方だったので、はい。なんか、ま、ね、日本に来た時に、ま、会えたらいいな、なんて思いますね、はい。
あ。 あ、そうなんですね。うーん。 え。 ああ、嬉しいですね。 うん。 うん。 うん。 ええ。 うん。 そうですね、じゃあもうこれからもずっと、あの、友情を続けて、今年1年以内に行くという
はい。はい。 はい。あ、はい、あの、ま、らい来年ですね、ま、今、11月 <chuckles> 中旬、来年そうです、来年とかはい、行けたらいいなって思ってますね、はい。
うん。 あ、来年？あ、そうですね。う、うん。 ああ、でもそんなに、3日間だけでまた会いたいって思われるほど印象が残ったっていうのは、ほんとにすごいことですよね。
うん。 うん。 うん。 ああ、そうですね、やっぱこう、深い話というか、色々こうあの、やっぱりこう、最初3日間、最初のいち1日目って相手どんな人かなって思いながら行ってるし、こっちだって、そんなにこう、心をものすごく開いてみたいなことじゃなかったんですけど、なんか、すごく相手の方が、やっぱ、フレンドリーで、ま、慣れてるのもあって、そういう受け入れてきてるから、慣れてるのもあって、こう気さくで、こうある程度距離感とか距離の取り方みたいなのを分かってる方だったんで、なんはい、だからやっぱりこちらもあの、日を、ま、3日間あの、過ごすわけですから、こうで、ほ1日のほとんどを一緒に過ごしたので、あの、なんかこううーん、そうですね、もう最初からなんかこう、だんだんあの、仲良くなる下地があったというか、あの、もうなりやすかったし、なんかこうあの、先ほどちょっと美術館の話してた、してたんですけど、あの、あのこう、あの、なんですか、あの、そういうキノコだったりの話の他に、あの、こうフィンランドの今のこう保険制度ですとか、 そういう、げはい、そういう現実的な話もして、こうすごくなんかこう、ほんとに距離が近くなって、こう、い一見、旅のあの、出会いなのに、こう、すごくこう、「この人とは本当に仲良くなり、みたいな」と思える相手に出会えたってことに、すごく、あの、嬉しくなりましたね。はい。
うん。 うん。 うーん、うん。 ええええええ。 うん。 ええええ。 うん。 ああ、でも、うまかったんですね、うん。 うん。 うん。 ああ！それはすごいですね。 うん。 うーん。 うーん。 はい。 うん。はい。 ああ、はい、そんな詳しいことまで、うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、じゃあそんなにあの、大切な出会いがあって、お別れする時大変だったんじゃないですか？悲しくて。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
<laughs> <laughs> うん。 ああ、でも、ほんとにそれはいい出会いでしたね。お互い多分、性格的にも合ったんでしょうね、なんかあの、フィーリングっていうか。
うん。 ああ、そうです、年齢があの、うん、近いとこもあの、5歳上だったんですけど相手が、あの、そうちょっとそういうとこもあって、なんか、はい、のんびり、はい、なんかのんびりした方で仲良くなり 良かったですね。はい。<chuckles>
はい。 うん。 ああ、今日はほっこりしたお話をどうもありがとうございました。楽しかったです。
ああ、こちらこそ話して楽しかっ、です。はい、はい、ありがとうございました。はい。はい、またよろしくお願いいたします。
はい。はい、失礼します。